'Saka sa ano hindi ko alam yung Pay and Go alam ko mayro'n dati, eh, pero binanggit sa akin sa ano ro sa Robinsons Supermarket parang mayrong ano mayrong ah, walang bayad pero may limit, kumbaga 'pag lumagpas sa gan'tong limit <clicks tongue> may ano na, may patong na, ayun. Sige dito tayo sa sunod ay, sige. Hmm, hindi okay lang sige. Ah, GOtyme, oo. Ah, sige dahil ano cashless na transaction naman ang pinag-uusapan natin, ano yung ano gusto mong malaman?
Mhm. Ayun. Mm. Eh, ano pa yung ano, ano pa yung Ay sorry, at a yung GOtyme, gusto ko itanong. Mm. Oo. Ah, tungkol do'n sa GOtyme kung pan'o ba 'yun, parang GCash lang din ba 'yun?
Ah, ano siya kasi, kumbaga ga parang gano'n din pero ano kasi siya kumbaga ang GCash mayro'n din siya nung card. Yung GOtyme, oo yung GOtyme mayro'n na kasing free card, eh, yung GCash o-ord parang o-orderin mo pa siya 'tsaka, yung GOtyme kasi nasubukan ko na rin sa ibang bansa tapos mayro'n din siyang yung mga, ah, iba't ibang features like, ah, mala-lock mo yung ano, yung account, kapagka halimbawa nawala ayun, ayun nanga. Tapos mayro'n din siya yung mga gusto mong mag, ah, time deposit gan'yan. So ano siya, ah, isa siyang alternatibong, ah, bangko o lalagyan ng pera. Ayan, tapos ano kasi siya dahil siya ay inaano ng Robinsons may dagdag na points. Kumbaga ma
Hmm, ATM. Mhm. Oo. Hmm. Oo. Ah. Mm. Bangko. Mm. Ayan, oo. Ayun, may gano'n pala 'yun. <laughs>
mm, oo gano'n siya kaya ano lumalawak din. Ako nga kung ano-ano na yung na-try ko mga cashless, eh. Basta't, oo titingin-tingin ka lang ng ano ng mga reviews ganiyan, mm. Sige, tayo'y magtungo na sa sunod nating tanong. Ano ang mga benepisyo at panganib ng paggamit ng cashless na sistema pang-araw na araw na pamumuhay? Oh, do'n tayo sa panganib, kasi marami na tayong benepisyong nabanggit.
Oo. <chuckles> Oo, ayan.